أنا الحقيقة كده عندي مشكلة وفعلًا محتاج يعني نصيحتِك فيها لأن الموضوع بقى زيادة أوي، أنا ما بقيتش عارف أنام خالص بالليل، بقيت بامسك الموبايل كتير أوي ودايمًا باتشتّت آآ، وباقعد عليه بقى بالساعات بانسى نفسي، وفعلًا بيأثّر على جودة نومي، الموضوع بقى مستمر بقى لي فترة وأنا مش عارف أوقّفه يعني، يعني حتى قُلت إن أنا يعني ها هاركِّز في النوم و وأحاول إن أنا أنام على طول أول لمّا يعني أقعد على السرير بس أنا إيديّا بتاكلني وبامسكه وباقعد فيه بالساعات بقى وما باخدش بالي و وممكن أسهر جامد بقى بحيث إن أنا أصحى تاني يوم ألاقي نفسي تعبان.
بُصّ، يعني أنا عايزة أقول لك إن أنا متفهّمة الموقِف متفهّمة إحساسك يعني هو فعلًا التليفون امم، بيخلّيك إن أنت مُتشتّت و ويعني مش عارف تسيبُه، طبعًا في بقى التطبيقات فبتخلّيك إن أنت يعني ماسك التليفون وعَمّال مثلًا تتفرّج مثلًا ع سواء كان فيديوهات فبتفضل تقلّب على فيديو ورا فيديو كده، يا إمّا إن أنت بتكلّم صحابك أو كده، ففعلًا الموضوع بيشتِّت وبالليل بالذات اللي هو ممكن الوقت يعدّي وأنت ت هتلاقي إن أنت الموضوع أنت ما خدتش بالك أساسًا إن الوقت ده عدّى وتلاقي ساعات وساعات، فأنا حاسة بيك وحاسة بالموقف اللي أنت فيه. ف بس قُل لي كده أنت أساسًا يعني كام ساع ساعة بتقضّيها كده على التليفون قبل ما تنام، يعني لمّا تلاقي إن أنت ماسك التليفون كده وتتسحل والموضوع ياخدك، بعد كده بتلاقي مثلًا كام ساعة عدِّت وأنت أصلًا مش واخد بالك.
بُصّي، هو أنا أمّا جيت أفتح اللي هو ال آآ، اللي هو بيقول لي أنا المفروض قعدت قد إيه على الشاشة وكده، بالاقي غالباً إن أنا قعدت مثلًا 3 ساعات قبل ما أنام على الموبايل قاعد باتصفّح الإنترنت بقى قاعد بابُصّ على فيديوهات وبالذات بقى يعني بتسحلني كمان الفيديوهات اللي هي القصيّرة دي، باقعد بقى أقلّب فيها كتير بالساعات وأنا مش دريان بقى بيعدّوا عليَّ 3 دقايق يعني مش بيعدّوا 3 ساعات خالص.
آه. أيوه. أيوه. أيوه، ما أنا فاهماك يعني وفاهمة الموقف فعلًا، وزي ما أنت قُلت كمان يعني الفيديوهات القصيّرة دي هي أكتر حاجة بتشتِّت الواحد، لأن كمان الفيديوهات القصيرة دي بتشتِّت دماغك وبتخلّيك إن أنت أصلًا مش قادر تركِّز في حاجة واحدة لوقت طويل، لأن إن أنت متعوّد إن أنت بتتفرّج على آآ فيديوهات قصيّرة وكلّهم ما لهُمش أي علاقة ببعض وكلّهم ورا بعض، فبيخلّي أساساً إن عقلك نفسُه ما يقدرش خلاص بقى إن هو يركِّز في حاجة طويلة لوقت طويل ال التركيز بتاعك وقتُه بيكون قليّل، ما تقدرش تركِّز في في حاجة يعني في الوقت طويل، فده الكمان اللي بيأدّي إن أنت قبل ما تنام أنت مش عارف تركِّز في النوم بس، ده بي ده هو كمان سبب من الأسباب فعلًا شبه ما أنت قُلت لي اللي هو الفيديوهات القصيّرة فكده فعلًا الموضوع بدأت أفهمُه أكتر. طيب قُل لي يعني الموضوع ده بيكون بس بالليل يعني قبل ما تنام، والَّا برضه الصبح والَّا هو بيكون أكتر موجود بالليل يعني بالليل هو أكتر وقت أنت بتاخد بالك من الموضوع ده، لكن الصبح مش بتتشتِّت بالتليفون قدّ بالليل؟
آه. أيوه. آه. لأ، هو الحقيقة يعني هو الموضوع الصبح بيبقى مختلف تمامًا، أنا باصحى آآ، بافطر وبالب ب يعني باجهّز نَفْسي وأنزل الشُغل على طول عشان ما فيش أي وقت خالص، بس أنا بالليل بقى لأ، يعني آآ، يعني بيكون في ر أريحية شوية إن أنا أمسك الموبايل لإن طبعًا أنا بارجع آآ، وعُقبال لمّا بقى باخلّص الح الإلتزامات بتاعة البيت و وأخلّص الحاجات اللي أنا المفروض أعملها، بيبقى عندي بقى الساعة مثلًا لسه 00:00 والّا 23:00، فبيبقى عندي وقت إن أنا أقعد يعني براحتي بقى وكده، ولكن آآ، عينيا بتبتدي إن هي توجعني من كُتر الشاشات، أو من كُتر إن أنا متعرّض للموبايل و وبالاقي إن أنا يعني بييجي لي أَرَق كتير أوي آآ، في الليل باصحى آآ، يعني بالاقي نَفْسي باصحى كتير أوي آمم، ومش عارف إن أنا أخُشّ في نوم عميق فاهمة قصدي؟
آه. أيوه. أيوه فاهماك، وفعلًا أنت قُلت حاجة مهمّة أوي إن أنت آمم، الموضوع مش بس بيكون تأثيرُه وِحِش على نومك لأ، ده تأثيرُه كمان وِحِش على عينك، ومش بس اللي هو صعوبة في إن أنت قبل ما تنام بتاخُد وقت عقبال ما تنام لأ، ده كمان بيسبّب لك أَرَق وتبدأ إن أنت كمان تصحى في نُصّ يومك في نُصّ نومك، واللي هو الموضوع عامةً بدأ إن هو يكون صعب عليك وأنت ما بقيتش عارف تتعامل مع الموضوع إزاي وفعلًا باين وب من حكيَك والكلام اللي أنت بتقولُه باين ال قدّ إيه الموضوع قدّ إيه يعني مش لطيف إنّك تكون بتتعامل معاه والموضوع يعني بدأ إن هو يكون زيادة عن حدُّه، اللي هو بدأ يأثّر عليك بزيادة أوي عن اللي هو المفروض يكون بيأثّر عليك. طيب قُل لي أنت جرّبت قبل كده اللي هو تحدِّد وقت الش ل للشاشة قبل النوم يعني تقول مثلًا نُصّ ساعة وتحُطّ مثلًا آآ، منبِّه إن كمان نُصّ ساعة خلاص هتسيب التليفون أو كده جرّبت تعمل حاجة زي كده مثلًا وفشلِت، والَّا جرّبت ومثلًا جابت معاك نتيجة بسيطة، والَّا احكِ لي أكتر لو جرّبت حاجة زي كده والَّا لأ؟
هو أنا أمّا جرّبت يعني آآ، عَمَلِت معايا نتيجة بسيطة، بحيث إن أنا يعني جرّبت إن أنا أستخدم زي تطبيق بيخلّي ال يعني الموبايل يقفل ل لوحده آآ، بعد الوقت اللي أنا محدّده له مثلًا آآ، ولكن أنا كنت يعني باعمل حاجة وهي إن أنا كنت بامسح التطبيق ده وأكمّل عادي، ف جرّبت الموضوع بس فَشَل معايا لإن أنا كان برضه التحكّم سهل يعني أنا كنت بمُجرّد إن أنا مسحت التطبيق ده خلاص أنا رجعت تاني لنَفْس النقطة و ب بقيت باستخدمه كتير يعني، ف كان عندي مشكلة بقى إن أنا مش عارف أسيطر على نَفْسي، أنا مش عارف آخُد الخطوة دي حسّيت إن إن أنا المفروض آخُد الخطوة دي بس من غير ال من غير ما يبقى في تطبيق لأ، ده أنا اللي أكون عندي إقتناع إن أنا اللي واخد الخطوة دي بس مش قادر أست يعني مش قادر أت أتقبّلها إن أنا بابقى قاعد على الموبايل وحاسس بال يعني آآ، حاسس إن أنا الوقت بيعدّي بسرعة أوي، يعني حاسس إن أنا مش حاسس بالوقت ما بابقاش عارف أنا قعدت قدّ إيه ما فيش أي أي حد بيقول لي قوم مثلًا، أو ابتدي يعني خلاص ركّز إن أنت تنام لأ، أنا باقعد براحتي و وبابقى مبسوط يعني.
آه. آه. أيوه، أنا م فهمت كده الموضوع أكتر، خلّيني أقول لك كده كام حاجة يعني لو مشيت عليهم يعني ممكن يجيبوا فعلًا معاك نتيجة، بُصّ، أول حاجة أنت اعمل آآ، routine يعني إيه، قبل النوم والroutine ده يكون routine هادئ، يعني شوف مثلًا لو أنت مثلًا عايز تعمل آآ، رياضة بسيطة مثلًا آآ، تعمل تمرين تأمُّل، آآ، تمرين تنفُّس، أي حاجة كده بسيطة قبل النوم، وأنا باقترح عليك إن أنت ما تعملش حتى إن أنت تح أنت شبه ما قُلت لي جرّبت تحدّد وقت للشاشة قبل النوم، وتنزّل تطبيق اللي هو يقفل التليفون خالص بعد وقت معيّن، لأ أنت أدام الموضوع ده فَشَل معاك فأنت محتاج تِقطَع الموضوع ده خالص، قبل النوم على السرير كده ب أنت بتقول لي إن أنت بتقعد قبل ما تنام كتير أوي على التليفون لأ، طلّع التليفون خالص من الأوضة و و وابعدُه عن الأوضة خالص، يعني حُطّه في مكان بعيد عن الأوضة، اللي هو إن أنت أساسًا لمّا تقعد عالسرير كده وتنام، تكون مكسّل إنّك تقوم ترُوح تجيب التليفون، اللي هو خلاص جسمك بدأ يقفل وعايز ينام فيكو تكون أساسًا مكسّل إنّك تقوم من على السرير وترُوح تجيب التليفون، ده هيساعدك إن أنت خلاص يعني تبدأ تبطّل العادة دي أساسًا من من الأول اللي هو خلاص تنهيها، عشان كمان أنت لمّا يكون التليفون جنبك وأنت نايم، جسمك نَفْسه بيكون خلاص هو مش قادر وجسمك محتاج اللي هو ال ال الراحة اللي هو ع محتاجها بالليل ومحتاج ينام بس أنت عقلك هو اللي بيكون شغّال، ففعلًا دي حاجة ممكن تساعدك، يعني إيه رأيك في حاجة زي دي، تفتكر إنّك ممكن يعني تقدر تعملها؟
آه يا ريت، إمم. آه. آه، آه. آه، و إمم. آه، الحقيقة يعني حاجة زي دي هتفيدني جدًا، يعني أنا مشكلتي إن أنا لمّا بيكون الموبايل جنبي أنا ما باقدرش أمسك نَفْسي و وعلى طول بامسكه وأبتدي إن أنا أستخدمه، لكن هو لو مثلًا في أوضة تانية أو بعيد، ده هيبقى كويس أوي بحيث إن أنا مش هابقى مُشتَّت خالص آآ وهاعرف إن أنا ما يعني ما أضيّعش وقت وآه و ويعني أنام على طول مثلًا أستفاد من الوقت ده في النوم أكتر وكده. بس أنا ب ما باعرفش أخُش في نوم عميق، باحس دايمًا إن أنا يعني آآ في حاجة مثلًا معطّلاني ش أبقى تفكير مستمر، آآ باتعرّض لأفكار كتيرة أوي بسبب الموبايل، فبابتدي أفكّر فيها، آآ الشُغل برضه بيأثّر على الموضوع ده إن أنا بابقى مضغوط بسبب إن أنا مش عارف أركّز، فمش عارف أتصرّف إزاي في الموضوع ده.
أيوه بالضبط. أيوه. بُص، أنا فاهمة الموضوع ده كمان بالذات أنت قُلت لي في شُغل، فالشُغل بيكون شاغل تفكيرك وكمان ما بتعرفش تركِّز في حاجة، فده كمان زي ما قُلت لك في الأول بسبب الفيديوهات اللي أنت بتتفرّج عليها الفيديوهات ال المدّة بتاعتها قصيّرة، الكتير منها على طول ده كمان بيشتِّت تفكيرك دايمًا، فده إحساس طبيعي. في الأول هتحس بيه دايمًا ويعني الموضوع مش صعب إنّك تطلع منّه لأ، هياخُد وقت وهياخُد مجهود منّك، زي ما قُلت لك في الأول في أول نصيحة قُلتها لك إن أنت محتاج ت تعمل Routine قبل النوم، Routine بسيط، Routine إن أنت تريّح نَفْسك، تريّح عقلك، تشيل أي تفكير من عقلك شَبه مثلًا قُلت لك تمرين التنفُّس أو ت آمم التأمُّل، الحاجات دي بتخلّي كده عقلك ينسى كل حاجة بتخلّي عقلك كده اللي هو إيه، آمم ي ي يعمل كده اللي هو إيه، restart يبدأ من أول وجديد. كُل الأفكار تتجدِّد، تبدأ تفكّر أف أفكار جديدة وده هيخلّي نومك أحسن كمان اللي هو نومك مش م مشتّت بالحاجات اللي أنت قضّيتها في يومك لأ، علشان اللي بيشتّت نومك إنّك تبدأ تفكّر في اليوم أنت عملت إيه، إيه المشاكل اللي قابلتك، آمم إيه هتعمل إيه في المشكلة اللي أنت الم مفروض تحلّها اليوم اللي بعديه؟ فعلشان كده محتاج تعمل حاجات بسيطة، تخلق Routine كده قبل النوم فيه تمارين بسيطة حاجات ما لهاش أي علاقة ب بالشاشة، مالهاش أي علاقة بأي حاجة عملتها في يومك عشان ما تبدأش تتشتِّت ب ب بالحاجات اللي حصلت في اليوم والحاجات اللي أنت محتاج تعملها بُكرة وبعده والكلام ده، إيه رأيك في حاجة زي كده؟
آه. آه، فأنا حاسس إن أنا قبل النوم محتاج أفصل شويّة يعني، مثلًا حتّة التمارين دي كويّسة برضه، بحيث إن أنا يعني أنشّط شويّة ال جسمي شويّة، آآ وآه، ولإن أنا دايمًا ببقى حاسس إن أنا يعني حاضر في ال في اللحظة، حاسس إن أنا كل الأخبار وصلة لي، حاسس إن أنا آآ يعني آآ الموبايل مش مشتتني، من كُتر ال المعلومات اللي أنا باخدها في نفس الوقت، لأ أنا عايز حاجة تهدّيني، مش عايز أي معلومات قبل ما أنام. آآ وحتّة إن أنا أسترخي كده، و وأهيّئ دماغي إن أنا خلاص أنا داخل أريّح، أو داخل أفصل شويّة، فدي حاجة يعني مُهمة أوي. آآ أنا محتاج فعلًا إن أنا أبتدي آآ يعني آآ أمارسها، أو أبتدي إن أنا آآ أخلّي دماغي تتعوّد عليها، بحيث إن أنا أعرف أنام أكتر، ويبقى جودة النوم بتاعتي أفضل يعني. بجد شكرًا جدًا على ال آآ النصايح اللي أنتِ قدّمتِها لي، فعلًا هي يعني قد إيه فهّمتني حاجات أنا ممكن أكون ما كنتش واخد بالي منها خالص، و و وقدّمتِ يعني حاجات أنا فعلًا كنت محتاج إن أنا أسمّعها، بجد شكرًا جدًا ليكِ.
بالضبط. أيوه. آه. طبعًا، أنا مبسوطة أوي إن أنا قدرت أساعدك، وطبعًا أنا موجودة أي وقت لو حابب أي نصيحة.